Peki, eee, senin gözünden, eee, en büyük artı hangisi? Mesela işe gidip gelmeme, ne bileyim, esnek saatler, eee, daha mı verimlisin? Mesela evde olmak, eee, o o olduğun zamanlar, eee, ya da, eee, zamanı daha verimli kullanabiliyorsun i̇ş yerinde diğer arkadaşlarıyla vakit kaybediyorsun gibi ne ne olabilir senin için daha artı basan yönleri?
Hı hı. Yani. I hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, bence en büyük, hani, genel olarak en büyük, eee, artı eee, zaman konusu. Çünkü, hani, bir ofise giderken, işte, eee, atıyorum 9'da başlıyorum ben işe. Eee, hani, onun kalkış süresi belki trafikte zaman harcıyorsun. Hani, gitme, hazırlanma derken belki bir bu 1.5 saat bunlara harcıyorsun ama evde belki bir yarım saat önceden kalkabiliyorsun. Eee, hızlıca bir hazırlık... Yani, eee, zaman konusu zamandan tasarruf öyle diyeyim açıkçası.
Evet. Doğru. Doğru. Hı hı. Peki başka, yani, şimdi zaman, eee, o 1.30 saat, eee, erken kalkıp oraya gidip, eee, bir yol stresi trafiğin stresine katlanıyorsun -varsa eğer ya da işte metroyla ya da toplu taşımayla gideceksen bir sürü insanla bir araya geliyorsun. İşte, orada bir, ne bileyim, kış aylarıysa virüs kapma olayın var, eee, iş yerine gidiyorsun. E tabii giderken bir işte yakıt harcaması olabilir ya da toplu taşıma ücreti olabilir. Arabayı park ediyorsun. Park yeri buldun bulamadın falan gibi yağmur yağıyor, şemsiyen. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle, e he, evet. Hı hı. Evet. Bu aynen öyle. Tam tam sorunlardan bahsediyorsun. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı,
Evet yağmur yağıyor, şemsiyen var mı? Eyvah kar lastiği var mı gibi, iii, aslına bakarsan, eee, işe gitmeden önce atlatman gereken birçok şey var. Eee, dolayısıyla sen bunun, eee, çok büyük bir artı olduğunu, eee, düşünüyorsun. Katılıyorum ben de sana gerçekten evden çalışabilmek gerçekten çok büyük bir, eee, nimet gibi görünüyor. Peki, o zaman şimdi, eee, bu kadar avantajını konuştuk. Eee, biraz da senin için, eee, eksi yönleri, eee, eksi yönleri demeyeyim de, hani, iş yerine gittiğinde ofiste çalıştığında, eee, daha çok, eee, orada olmanın verdiği artı şeyler neler?
<chuckles> Çok iyi. Evet. I hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. O anda. Hı, kesinlikle. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı.

Aslında Türkiye'de çalışmak değil de İstanbul'da çalışmak ve diğer şehirlerde diye ayırmak gerekebilir, değil mi?
Heh, evet, öyle diyelim. <chuckles> Bence de kesinlikle.
Evet, peki, bu, eee, şimdi aile beklentilerine geçsek mesela, işte, sen evde çalıştığın zaman, eee, işte, "Nasıl olsa sen evdesin. Şunu sen yapıver, sen alıver ya da oraya gidiver." gibi, eee, şeyler oluyor mu? Böyle, hani, biraz daha, sanki, çalışmıyormuş gibi, eee, hissedilebiliyor mu? Böyle, ne bileyim, işte, bir yerden bir şey alınacak arabaya benzin koyulacak ya da bir şey, hani, ııı, kurye gelecek, hani, sen sanki evdesin de çalışmıyormuşsun gibi göste eee, düşünülüp, böyle, bir beklenti oluyor mu?
Hı hı. Evet. Hımm. <chuckles> Anladım. <chuckles> Doğru. He he. Anladım. He he. <chuckles> Yani, eee, eşimle, hani, eee, eşim var. Eee, mesela evden çalıştığımda aslında çok saygı gösteriyor, hani, eee, şey yapar, eee, bir iş yüklemez ya da böyle bir beklentiye girmez ama bende oluyor bu. Hani, ben evdeyim madem bir şeyler yapayım, yani, boş zamanımda, hani, boş boş oturmayayım ev işi yapayım; ne bileyim dediğin gibi bir markete gideyim, işte, belki bir çöpler atılacaksa çöpleri atayım falan. Eee, hani, bu konuda biraz kendim sorumluluk alıyorum ama, hani, eşim bu konuda bı bir bana, yani, saygı duyuyor ve anlıyor. Hiçbir şekilde beklentiye de girmiyor ama, eee, ben kendi kendime aslında iş yaratıyorum ve güzel oluyordu aslında, eee Hı hı, tabii
Hıı. <chuckles> Anladım. Evet, hareket etmiş, eee, oluyorsundur muhtemelen. Çünkü, eee, aslında <swallows> evden çalışmanın en büyük dezavantajlarından biri de, eee, hareketsiz kalmak. Yani, eee, şimdi yataktan kalkıp eee, işte, evin içerisine kaç tane adım atabilirsin salona girene kadar. Eee, gün içinde, böyle, 10 kere tuvalete gidip gelsen bile, eee, yurt tabii şimdi dış dışarı çıktığında eee, yedi sekiz bin adım, böyle, bir en basit yerden gel eee, hani, bir şekilde 7-8000 adım atabiliyorsun. Ama evde olduğun zaman o hareketsizliği yenmek için aslında belki, işte, sabah kalkıp, köpeği erken kalkıp köpeği gezdirmek ya da, işte, dediğin gibi aslında markete çıkmak; ihtiyaçtan ziyade, evin ihtiyacından ziyade aslında senin ihtiyacın biraz hareket ihtiyacını karşılamak olabilir belki.
Hı hı. Hereketsizlik, maalesef. Hı hı. Kesinlikle, evet. <chuckles> O bile zor. <chuckles> Tabii. Bence de. Hı hı. Doğru. Kesinlikle. <chuckles> Evet. Her şeyi karşılıyor, doğru diyorsun.